À bạn ơi, ờ, mình là một, gọi là, một cái người gọi là tín đồ mua sắm luôn ấy. Mình, à, chuyên gia này đi săn các cái đồ, đặc biệt là những cái đồ hàng hiệu ấy, thì mình rất là đam mê đồng hồ. Đấy! Và và thực ra thì mỗi người cũng chỉ cần có một cái đồng hồ thôi, đúng không bạn? Nhưng mà ấy, mình thì mình thích lắm, mình cứ thích là sưu tầm thật nhiều vào, mà đồng hồ thì nó cũng nó cũng đắt tiền chứ đó nó đâu phải là nó rẻ tiền đâu, mà lại còn cứ thích đồ hiệu nữa. Đó, thành ra là mình cứ kiếm được bao nhiêu tiền là mình mình lại ờ, ờ, đầu tư vào nó, thì sau đó thì mình cảm thấy là, ờ, cái điều này nó thực sự là lãng phí vô cùng luôn! Tại vì là, ờ, làm sao mà tự dưng lại, ừm, cứ đi sắm một, ờ, nhiều đồ như thế trong khi mình cũng đâu phải là đại gia đâu. Nhưng mà tại vì là mình thích quá ấy, nên là mình mình cứ không có không có cách nào để mà mình mình, ừm, có thể là cản trở đi được, ờ, cái sở thích của mình. Đấy. Thì, ờ, bây giờ ấy, ờ, mình mỗi lần mà mình mua xong giờ mình nhìn lại cái tủ đồ của mình, mình nhìn thấy là có có khá là nhiều các cái đồng hồ mà mình không có xài ấy, thì mình cảm thấy là trời ơi, sao mình có thể là, ờ, mua một cách lãng phí như vậy? Đó, thì bây giờ bạn có cái cách nào để cho mình bỏ đi cái thói quen này không? Tại vì là, ờ, ngoài đồng hồ ra thì mình còn đam mê rất là nhiều thứ nữa, mà mình mà không chừa được cái thói quen này thì chắc là mình sẽ sắm cả cái tủ hiệu về thì chắc là mình cũng đến là đì ờ, là đi lang thang ở ngoài đường mất thôi! Đó, thì bạn có thể giúp đỡ mình nha!
Ờ. À, tín đồ mua sắm. Ừm, ừm. À, đồng hồ, ô kê. Ừm. Ôi, chu cha! Đúng rồi, đắt tiền. Chính xác. Ừm! Ừm, đồng ý, đồng ý. À. Quá, đúng hông? Ừm. <laughs> À. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. À. <laughs> Ô kê, ô kê. Ô kê, thì đầu tiên thì mình cảm ơn bạn á, đã chia sẻ cái, gọi là, cảm xúc, ờ, phần nào nó hơi khó cảm giác này đù của bạn đối với mình ha. Thì mình biết là cái cảm giác mà kiểu hối hận sau khi mua một món đồ lớn á, ờ, thì nó một trải nghiệm tâm lý nó, kiểu, nó rất là khó chịu ha, tại vì nó thường đi kèm với cái sự lo lắng có thể là về tài chính nè, hay là cảm giác, kiểu, tự trách móc bản thân mình á kìa. Đó, thì bạn thì quan trọng á, là để chúng ta cũng không nên kế để cái cảm xúc này nó kéo dài quá là lâu ha. Thì mình sẽ ở đây để mà cố gắng giúp bạn để phân tích lại cái quyết định đó và có phần nào đó lập lập kế hoạch nó thực tế hơn, đúng hông? Để vừa xử lý những cái món đồ cũng như là để rút kinh nghiệm cho tương lai này kia á ha. Thì để mà làm rõ hơn cái tình hình hiện tại của bạn á kìa, thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi ha, thì bạn biết có sẵn sàng trả lời giúp mình hông ha?
Ừ! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Đấy! Ừm.